え、も、毛がない感じですか？
だからもうなんか吉本かなんかに出てくるみたいな、あの <laughs> キャラクターというか、そういう感じになってしまったんですね。
<laughs> へえ。 はあ。 へえ、じゃあもうその時は結構焦ったんじゃないですか？あどあ、どうしようみたいな。
それであの、これはもうどうしたものかという風に思ったので、もう仕方がないもんですから、あの、もう髪の毛全部丸めてしまう丸めるというかですね。あ、あの、え、じゅうごミリに設定したんですがま、1回、ま、坊主に近いぐらいにしちゃおうかと <chuckles>
はい。 はい。 はい。 あ、そうそういう、もうきょ極論というか。うーん。 はい。 うーん。 今まではその坊主にしたことはなかったんですかね。はじめはい。
いう風な形にはしてしまったんですね。 はい。 ただ、そうなりますと、もう。
はい。